Sabagay 'no, kanya-kanya tayo ng ano eh, 'no ng mga kagustuhan, eh. Pero m nabanggit mo kasi na mahilig ka sa MCU, um, halos lahat ba ng palabas ng MCU Universe, eh, may mga talagang pinanood ka talaga sa sinehan? Halos lahat ba ng ano nila? Mm.
Tama. Oo, 'yung Avengers na una ayun, isa 'yun sa naaalala ko talagang pinuntahan ko sa sine kasi gusto ko siyang panoorin. Actually meron pa nga eh, 'yung Iron Man ay hindi, Iron Man 3 pala 'yun, akala ko 2, mm, after nung Avengers 'yung mga Iron Man, Iron Man 3 pa, na ano.
Oo, oo. Grabe 'yun, mm. Mm. Hmm. Oo. Mm. Mm. Mm.
Ni-release noong bata pa ako around what 10 years old, 10 years old pa lang 'ata ako noon or 11 eh, kumbaga parang ayun, kahit nung una, kahit nung una palang, nanonood na ako ng mga MC movies na feeling ko maganda. Pero nag-stop ako siguro nung ano na, noong nag-pandemic mismo. 'Di ba, during the pandemic din nagre-release sila ng movies sa mga sinehan, ayun. 'Yun 'yung mga hindi ko masyadong napanood like ano 'yung Spider-Man: No Way Home, ayan, sa Netflix ko lang napanood 'yun, so
Oo, oo. Hmm, eh? Hmm. M hmm, oo, halos lahat naman, eh. Oo, mm. Mm, sa Netfli inabangan mo na sa Netflix.
Oo, kasi during that time din hindi siya pinalabas sa ano eh, tamang realistic kumbaga parang one month late 'yung Pilipinas kaya hindi ko na rin siya napano kaya hindi ko na rin siya pinanood, kasi feeling ko, hintayin ko nalang imbes na magbayad pa ako since late na din naman. So 'yun, parang hindi ko naman talagang nasubaybayan lahat na mga nare-release ng MCU sa sinehan kumbaga may iilan, mm.
Mm. Hmm, hmm. Hmm. Mhm.